ああ、大切ですよね。多分、そう。なんか趣味ができなくなるっての、まず悲しいですし、あと、それこそそれがね、もっと悪化したら、こう、じゃ、日常生活の自分の行動範囲が狭まるってなっちゃうと余計にね、生活の質に関わってくると思うので、そうならないためにはやっぱり、今今ここ鍛えとく、体を作っておくっていうのがね、そう大事なんだよなとこう、すごい頭では分かっていつつも、こう自分に厳しくなりきれない時があったりして。そう。
ん、ん。 うんうん。 いや、そうですよね。 うんうんうん。 そうですね。 うん。 うーん。 そうですよね。そして、登山の、この運動の強度って、すごく、何て言うんだろう、高いと思うんですよね。急にこう負担が、しかも下半身にかかるっていうようなものだと思うんですよね。なんかそれもこう、ちょっと分散させて、日頃から少しずつ、強度の低い運動をしていって、そしてたまに、登山をするっていうようにすると、なんか、突然負荷がかからなくていいのかなって、お話聞いてて思いました。
うん。 うん。 うんうんうん。 そうですね。うんうんうん。 ああ。 確かに。 そうですよね。月に1、2度だけ急にグンって使うと、びっくりしちゃいますよね、体も確かに。
うん。 はいはいはい。 そうですね。それ以外にも軽い運動をして、筋トレをしてって、やって、こう、体も急にびっくりしないのかなっていう風に思ってました。今お話聞いてて。
うーん。 うんうんうん。 ああ、おっしゃる通りですね。確かに。なんか、リハビリとか体づくりっていう意味でも、もちろんその先生にね、言われてる運動するの、あの大事だと思うんですけど、なんか、その登山に向けての、ま、準備じゃないですけど、登山する時に楽にできるように、体がね、スムーズにできるようにって思うと、確かに日々の、うん。水泳とかいいですかね？だんだろう。<chuckles>
うーん。 うん。 うん。 うん。 そうですね。 そうそう。 そうですね。 そうするとなんかああ、いいですね。 水泳なんて特に、こう膝に負担がかからなくて、すごくいいですよね。うんうん。
そうですよね。そう、走ったりジャンプとかは避けるようにって言われてるんで。でもじゃあ、脚のね、筋肉をで、ま、脚だけじゃないですもんね、水泳って、全身ね、鍛えられるから、うーん。
うーん。 うんうん。そうですね。やっぱり も使えるし、浮力があるので。いや、それはすごいいいと思いますよ、水泳は。